ค่ะ สำหรับคุณแล้วนะคะ คุณคิดว่าความรับผิดชอบร่วมกันอะนะคะ แปลว่าอะไรในชุมชนคะ?
เราคิดว่า ความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนเนี่ย มันเริ่มมาจากความรับผิดชอบที่มันต้องรับผิดชอบตัวเองก่อน
อืม น่าสนใจจังเลยค่ะ ค่ะ
หมายความว่า ถ้า ถ้าคุณรับผิดชอบตัวเองได้ดี อย่างเงี้ยอะค่ะ มัน โดยภาพรวมแล้วอะ มันก็คือการที่เราค่ะ สามารถทำให้ชุมชนน่าอยู่ได้ อย่างเช่น
เออ อา
ถ้าคุณสามารถจัดการ แม้แต่เรื่องการจัดการขยะในบ้าน อย่างเงี้ย มันก็ดูเหมือนบ้านใครบ้านมัน ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณจัดการได้ไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ในชุมชนเริ่มมีสัตว์แปลก ๆ เข้ามา อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ มันก็คือ มันคือการจัดการเรื่องของตัวเองก่อนน่ะ
ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม อืม อืม ก็คือจัดการในครัวเรือนของตัวเองก่อน ใช่ไหมคะ แล้วจากนั้นเนี่ย คือแบบมันเหมือนกับว่าแต่ละบ้านเนี่ย ก็ทำอย่างเงี้ยแหละ ร่วมมือร่วมใจกัน บ้านใครบ้านมัน ดูแลรับผิดชอบของแต่ละบ้านไป นั่นแปลว่า คือ เออ ใช่ คือนั่นก็แปลว่าชุมชนในบ้าน ใน ในละแวกนั้นที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ก็จะมีความสะอาดเกิดขึ้น เพราะว่าทุกคนเนี่ยรับผิดชอบในแต่ละ ในแต่ละบริเวณของตัวเองนั่นเองเนาะ อ้อ ค่ะ อืม
ใช่ ใช่ ใช่ มันก็จะเป็นฟันเฟืองที่ส่งต่อกัน ใช่ พื้นที่ของตัวเอง ใช่ค่ะ ถ้าทุกคนรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเองได้ดี หมายความว่า โดยภาพรวมมันก็จะออกมาดี มันก็อาจจะมีเรื่องของส่วนกงส่วนกลาง อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณไม่รกเนี่ย หมายถึงว่า ถนนหน้าบ้านคุณก็ไม่รกไปแล้วในระดับหนึ่ง
อืม ใช่ ค่ะ เออ ๆ ค่ะ
อืม มันก็เป็นอย่างงี้ แต่ความรับผิดชอบใน เนี่ย มันก็จะมีเรื่องอื่นมาด้วยน่ะค่ะ อย่างเช่น
อืม เออ เหยิ่ว มีเรื่องอะไรบ้างคะ? อยากให้ช่วยแชร์จังเลยค่ะ
ยกตัวอย่างเหมือนกับว่า คือซอยบ้านเราเนี่ยมันจะมี 2 ทางเข้าเนาะ หมายความว่า มี 2 ซอยที่เข้ามาได้ มุ่กเอา
อ๋อ แปลว่าก็คือ ก็คือซอยเป็นซอยทะลุ อย่างงี้เหรอคะ?
ใช่ เหมือนกับว่า จากถนนใหญ่มี 2 ซอยเนี่ยที่สามารถขับมาถึงบ้านเราได้
อ๋อ โอเคค่ะ
ซึ่งซอยหนึ่งเนี่ยเขาคือซอยที่ เขาก็คือซอยทั่วไปอะ เป็นซอยของทางหลวง ของเทศบาล ไรเงี้ย แต่ว่าซอยหนึ่งเนี่ยเขาดันบอกว่า "เขาอะเป็นซอยของชุมชนนะ" เหมือนว่า เป็นซอยส่วนตัว เป็นพื้นที่ส่วนตัว
อืม อ๋อ เป็นถนนส่วนบุคคลนั่นเองใช่ไหมคะ ไม่ใช่ ช่ะ ไม่ใช่แบบสาธารณะที่ถ้าแบบเหมือนกับคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ย ก็จะไม่สามารถใช้ได้ ประมาณนี้ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ใช่ ๆ ก็ไม่ควรจะมาใช้ ใช่ค่ะ จริง ๆ แล้วเราก็มองว่า อันเนี้ยมันคือความรับผิดชอบของโครงการ เพราะว่าโครงการน่ะเป็นคนพูดมาแล้วว่า เอ่อ ตอน ตอนที่ซื้ออะเนาะว่า "เราใช้ได้ทั้ง 2 อัน" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ มันก็มีการพูดคุยกันประมาณว่า มันก็มีคนที่แบบ "เราก็ใช้ซอยเดียวไปสิ" แต่ว่ามันก็มีคนที่แบบ "อุ๊ย แต่ว่าตอนเช้าอะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ ตอนที่ทุกคนออกไปทำงานพร้อมกันหรือกลับบ้านพร้อมกัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ เออ อ๋อ ก็แปลว่า หมายความว่า คือ ถ้าเราใช้ซอยเดียวอะรถมันก็จะติด มาก ๆ ใช่ไหมคะ แปลว่าถ้าใซ้ สอง ซอยเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับระบาย ร การจราจรน่ะได้ดีมากกว่า แบบนี้เนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วมันเป็นซอยเล็ก ก็คือ ใช่ค่ะ ใช่ แต่ว่าที่เนี้ยมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเนาะ หมายความว่ามันเป็นความร่วมมือกันด้วย คือถ้าเกิดว่าเราอะไม่ช่วยกันที่จะแบบเหมือนต่อต้าน ไม่ใช่ ต่อต้าน เหมือนช่วยกันพูดกับนิติว่า "เนี่ยบ ถ้านิติต้องรับผิดชอบนู่นนี่นั้นน่ะ เราก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ซอยนั้นกลับมา"
อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม
เราก็รู้สึกว่า เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ คือถ้ามีคนที่ไม่ช่วยกัน อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็จะเดือดร้อนไปหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็แบบนี้ได้ไหม หมายถึง ส สิ่งที่คุณพูดก็หมายถึงว่า เราอะก็ต้องช่วยกันไปแสดงสิทธิ์เนาะ ว่าเราอะมีสิทธิ์ในตรงนี้ สามารถใช้ได้อีกซอยหนึ่ง ไม่ใช่แค่ ซ ถนนเดียวเนาะ คือถ้าสมมุติบางคนที่แบบเหมือนกับ อา ไม่ไปแสดงสิทธิ์มัวแต่เงียบ หรือว่านิ่งเฉยเพิกเฉย รอให้คนอื่นไปแสดงสิทธิ์ เดี๋ยว อา เดี๋ยวเขาเรียกร้องได้ เราก็จะได้รับ ซึ่งคุณน่ะแอบไม่เห็นด้วย เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันก็ควรจะต้องไปแสดงสิทธิ์ เออ เป็น เป็นเรื่องของทุกคน ทุกคนต้องไปแสดงสิทธิ์ของตนเอง แบบนี้เนาะ
ใช่ ใช่ อืม ค่ะ เป็นเรื่องของคุณเหมือนกัน ใช่ เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน ใช่ ใช่ ใช่ เราคิดว่า เนี่ยมัน มันคือการรับผิดชอบในสิ่ง ในสถานที่ อยู่ร่วมกันเนาะ กับมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันขยายความได้ไกลกว่านั้น คือถ้า ก็จะมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่เขาพูดประมาณว่า accountability คือจริง ๆ แล้วความรับผิดชอบร่วมกันน่ะมันไม่ได้หมายความว่า เออ เอายกเป็นเหตุการณ์สมมุติ ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกับแบบว่า เออ มีรถขับเข้ามาแล้วชนน้องในหมู่บ้านที่กำลังขับจักรยาน อย่างเงี้ย ความรับผิดชอบร่วม มันก็คือความรับผิดชอบร่วมกันนะคะ มันไม่ใช่ความรับผิดชอบ จริงอยู่ว่ามันคือความรับผิดชอบของคนที่ขับเข้ามาชน แต่ว่าคำว่าความรับผิดชอบร่วมกันในที่นี้ ก็คือเราที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะ ก็ควรจะเหมือนมีการ เขาเรียกอะไรอะ
อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ ยังไงคะ? เออ ค่ะ อือ ๆ ๆ อืม
ตั้งป้ายเห็น ความเห็นร่วมกัน ตั้งป้ายว่า อ๋อ เนี่ยมันมี เคยมีรถขับรถเร็วนะ เราควรจะประชุมกันว่าต้องบอกลูกหลานนะว่าแบบว่า เออ ให้ระวังนะ แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์คนที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน หรือว่าคนที่จะมาติดต่อบ้านของใครของมันว่า ไม่ควรจะขับรถเร็วในพื้นที่ของหมู่บ้านเรานะ อันเนี้ยคือความรับผิดชอบร่วมกัน
เออ ให้ระมัดระวัง เออ อ๋อ หรือ หรือว่าจะเป็นการที่แบบเหมือนกับ อา ออกไอเดียอาจจะสร้าง เขาเรียกยังไงอะ ไอ้ลูกระนาด เออ ไอ้ลูกระนาดที่แบบให้ลด ลดความเร็วเพื่อป้องกันการลดความเร็ว อะไรแบบนี้เนาะ
ปลายเดือนค่ะ ใช่ ตี ซึ่งกรณีแบบนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะชอบยกเคสลักพาตัวเนาะ
อืม ๆ อืม
เหมือนกับแบบว่า สมมุติว่า มีเด็กในหมู่บ้าน อย่างเงี้ย โดนลักพาตัวไปอะ ทุกคนก็ถึ มันก็ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะว่าอะไร? เพราะว่าเราไม่ได้ช่วยกันสอดส่อง หมายความว่า มัน มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเสียทีเดียว แบบมันไม่ใช่เรื่องคนอื่นเสียทีเดียว อะไรอย่างเงี้ย แต่มันคือการที่เราแบบเราต้อง เด็กคนหนึ่งอะมัน ใช่ มันต้อง ต้องการทั้งชุมชนที่จะทำให้เขามีสภาพแวดล้อมที่มันน่าอยู่ร่วมกัน ที่มันปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ เออ เรา ก ต ช่วยกันสอดส่องดูแล เออ อืม ๆ อืม โอเค พอจะเข้าใจไอเดียคุณแล้ว แล้วคุณคิดเห็นยังไง? คือ ณ ปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับสังคมในเมืองหลวงมันก็เป็นสังคมแบบเหมือนกับต่างคนต่างอยู่เนาะ ไอ้เรื่องสำนึกที่จะมีความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ย มันอาจจะ ล ไม่ ไม่ได้เยอะ เอ่อ จนกระทั่งถึงไปตระหนักรู้ ก อะไรขนาดนั้นเนาะ แบบเนี้ยอะคะ อืม ยากเนาะ มันเป็นเรื่องที่ยากจริง ๆ
อืม อืม ยากมากอะค่ะ เราคิดว่า พวกเนี้ยมัน มันเป็นเรื่องที่มันต้องจัดการจากในระดับหมู่บ้านหรือในระดับชุมชนนี่แหละ คือถ้า ถ้าพูดถึงในเมืองหลวงก็อาจจะเป็นในระดับหอพัก
อืม ๆ อืม ค่ะ
อือ หรือว่าอาจจะเป็นในระดับของ เขาเรียกอะไรอะ สถานที่ทำงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ เนาะ ก็น่า คือจริง ๆ แล้ว กึ มัน มัน มันควรจะ หมายถึงว่า ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ แหละ แต่พูดถึงมันก็ เอ่อ อาจจะช้าไปอะเนาะ แต่พูดถึงอะมันก็ควรจะต้องปลึก ปลูกฝังสำนึกในการแบบเหมือนกับมีความรับผิดชอบร่วน ร่วมกันในชุมชน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ใช่ เหมือนเป็น ใช่ เราคิดว่า เขาเรียกอะไร เจ้าของสถานที่ อะไรอย่างเงี้ย มี มีส่วนช่วยมาก ๆ อย่างเช่น ถ้าหอพักใช่ไหมคะ ก็คือเจ้าของหอพักนั่นแหละ คือจะคนที่ ที่จะช่วย ใช่
อืม ค่ะ เออ ใช่ ก็จ้องจะเป็นคน เป็นหัว หัวเรี่ยวหัวแรง หัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะแบบเหมือนกับ อ่า ต้อง อาจจะต้องแบบเหมือนกับ <tsk> เขาเรียกยังไง กระตุ้นให้ลูกบ้าน ให้ลูกหอ เนาะ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบร่วมกัน แบบเนี้ย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อะฮะ
ใช่ ใช่ เราว่า เรื่องเนี่ยมันยาก เราก็เลยคิดว่า คือถ้าเราจะพูดว่า ชุมชนเราจะมาทำอันนู้นนี้ ร่วมกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ฟังดูยากมากในชุมชนที่ ถ้าไม่นับบ้านจัดสรรน่ะค่ะ เราคิดว่า บ้านจัดสรรจะง่ายกว่า แต่ว่าในชุมชนหอพักที่ทุกคนก็ไปทำงาน ไรเงี้ย เราคิดว่า มันยาก แต่ว่า
อืม ๆ ๆ อืม ส จริง เออ เออ มัน พูดมันง่ายอะเนาะ แต่ในทางปฏิบัติมันก็แอบ มีความแอบยาก แอบ แอบท้าทายนิดหนึ่งอะเนาะ อืม
อืม ใช่ค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าจะทำอย่างเงี้ย คือ
ค่ะ
ผู้คนน่ะจะต้อง เขาเรียกว่าอะไร ไม่ ไม่ใช่ผู้คน หมายความว่าเจ้าของสถานที่อะควรจะทำให้มันดูเหมือนเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองมาก่อน เหมือนอย่างที่เราพูดไปตอนต้น เหมือนกับว่า
เออ ใช่ เขาจะต้องแบบเหมือนกับเป็น 1 เป็น 1 ความรับผิดชอบหลักของเขา เรียกว่าเป็น KPI KPI ของเขา เออ เออ
ใช่ ใช่ ของเขาเหมือนกับว่า ถ้าเขาอยากจะให้ฉันเนี่ยสะอาดอะ เขาก็เหมือน ก กลับไปเรื่องเก็บขยะ เนาะ เพราะเรื่องนี้ เห็นชัดง่ายที่สุด ถ้าเขาอยากจะให้ชัดนี้สะอาด เขาก็จะต้องพูดแบบว่า ในแง่ว่า อุ๊ย "คุณควรจะเก็บขยะของห้องคุณให้ดี" แบบรณรงค์ขยะในห้อง อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่มารณรงค์ว่า ทุกคนต้องช่วยรักษาความสะอาดร่วมกัน พูดอย่างนั้นนะคนจะรู้สึกแบบ "แล้วยังไง?" อะไร
ใช่ ต้อง อือ ใช่ เออ ไม่ ไม่ ไม่ทำ ใช่ ไม่ทำ คือควรจะ เขา คือควรเฉพาะเจาะจงไปเลยเนาะ แบบสมมติ อา ห้องนี้ <chuckles>
ใช่ ควรจะเริ่มที่ สเกล ที่เล็กที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้
จำได้ เออ อะ ถ้าห้องนี้ไม่ทำ คุณรู้แล้ว คุณเห็นแล้ว ล เพราะว่าคุณเป็นผู้ดูแลเนาะ คุณก็แบบเหมือนกับ แล้วก็เข้าไปตักเตือน เข้าไป เข้าไปบอกเขา เข้าไปขอความร่วมมือเขาได้เลยโดยตรงเนาะ อืม
อืม อืม ใช่ ใช่ แล้วก็ถ้าใน สเกล ของที่ทำงาน อย่างเงี้ย เพราะว่าชุมชน อย่างเงี้ย มันก็จะมีแหล่งทำงาน แหล่งออฟฟิศเนาะ ด้วยความที่มันเป็นเมืองใหญ่ อะไรเงี้ย เมื่อ มัน ผังเมืองมันสลับกันไปหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ อืม
คือ ถ้า ถ้าลองมาบอกว่าออฟฟิศเรานะ จะแบบว่า จะขับรถไม่เร็ว จะร่วมกันขับรถไม่เร็ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะฟังดูแบบ
<chuckles> อือ
อะไร ทำไมต้องทำ อือ
เออ คุณ แล้ว แล้วคุณคิดว่าแบบเหมือนกับอุปสรรคในการที่แบบเหมือนกับ อ่า อย่างเจ้าของหอเนี่ย นึกออกไหม เขาจะแบบเหมือนกับ <tsk> โอ้ เขาจะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอ? นอกจากความไม่ร่วมมือ กับ กับของ จะ กับชาวหอ เออ
ค่ะ อุปสรรค ก็คือ อุปสรรค ก็คือผู้ประสานงาน
เออ
เพราะว่า หมายความว่าเจ้าของหอ 1 คน หรือว่า 1 กลุ่ม หรือ 1 ครอบครัว อย่างเงี้ย เขาอาจจะประสานงาน ได้ ได้ไม่ทุกห้องเนาะ หมายความว่า 1 หอ ก็ สมมุติห้องชั้นหนึ่ง มี 8 ห้อง หอหนึ่ง
เออ ค่ะ เออ อืม ๆ ๆ
แปด มี 5 ชั้น 8 5 40 ห้อง อย่างเงี้ย โอ้โฮ มันก็ประสานงานลำบาก ค่อนข้างลำบาก เพราะแต่ละห้องก็มีกิจวัตรประจำวัน หรือมาเจอกันลำบาก อะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าการที่จะติดต่อให้เหมือนทุกคนได้ เออ ข้อ เขาเรียกอะไร ข้อรับผิดชอบ หรือว่าอะไรที่มันเหมือน เหมือน มัน มันยาก เนี่ยคืออุปสรรค
เออ อืม อืม ความรับผิดชอบอะ เนี่ย เนาะ เออ อุปสรรคจริง ๆ
แต่คิดว่าในสมัยหน้า ๆ ไปเนี่ย มันก็จะเป็นเทคโนโลยีอะเนาะที่มาช่วยได้ เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มี LINE กลุ่ม อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
เออ ใช่ กำลังจะคิดอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็น น่าเป็น ร น่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสาร เพราะว่าสมัยก่อนการสื่อสารมันก็แค่จะแบบเหมือนกับแปะป้าย อะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ เป็นการสื่อสาร อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ อืม ถ้าชุมชมข้างนอกหน่อยก็มีวิทยุ ชุมชนเนาะ <chuckles>
<laughs> เออ ประมาณนั้นน่ะ แต่เดี๋ยวเนี้ยคือแบบเหมือนกับการสื่อสารมันก็เริ่ม เริ่มแบบพัฒนาไปมีไลน์กลุ่ม ไลน์กลุ่มหมู่บ้านเนาะที่เห็นได้ชัด ไลน์กลุ่มคอนโด ไลน์กลุ่มหอพัก อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เป็นเรื่องดีนะที่จะใช้ไลน์กลุ่มเนี่ยเป็น เป็นช่องทางในการสื่อสาร อืม
อืม ค่ะ ใช่ ก็ เทคโนโลยีก็ เขาเรียกว่าอะไร เทคโนโลยีอะเข้ามาทำให้ความรับผิดชอบในชุมชนน่ะมัน มันกลายเป็นเรื่องที่คนตระหนักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือว่าทางอ้อมนะคะ ทางตรงก็คือมันก็จะมีการพูดถึงแบบว่า ไปใช้ไลน์กลุ่ม หรือว่าส่งประกาศใน group ของ ในเฟซบุ๊กก็อาจจะมีกลุ่มของคอนโดนี้ หรือว่ากลุ่มของหมู่บ้านนี้ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าบางนิติบุคคลเนี่ย เขาก็มีแอปเป็นของเขาเลย อะไรอย่างเงี้ย อะค่ะ ให้เขาเข้าไป
อือ อืม อืม เออ ใช่ เออ เออ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วถ้าแบบอย่างนี้ละ ท สมมุติคิดเล่น ๆ ว่า ถ้าแบบเหมือนกับเราอะ เอ่อ มีแรงจูงใจให้เขาเป็นแบบเหมือนกับ <tsk> เป็นผลรางวัล เออ เป็นรางวัลอย่างนั้นนะ อย่างเงี้ย มันช่วยได้ไหม? คิดว่าช่วยได้ไหม?
รางวัลการแข่งขัน มีนะคะ ได้ แต่ว่าประเด็นคือสปอนเซอร์ <laughs>
<laughs> กลับไปที่เงินอีก <laughs>
อือ ใช่ กลับไปที่เงิน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นไง? เป็นเงินของลูกบ้าน ซึ่งลูกบ้านก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วย
เออ อือ เออ ไม่ก็อย่างงี้ได้ไหมล่ะ? แบบ <tsk> เออ ถ้าใคร ถ้าใครหน้าบ้าน สมมุตินะ ถ้าแบบเหมือนกับแยกขยะ ก็ลดค่าส่วนกลาง อย่างเงี้ย นึกออกเปล่า? เออ <laughs>
การที่ อ๋อ มันก็คือเงินของลูกบ้าน <laughs> หมายความว่า ถ้าลดค่าส่วนกลาง หมายความว่า งั้น เงินที่เราจะต้องเอาไปจ่ายการรับผิดชอบอย่างอื่นด้วย มันก็ มันก็จะยาก มันอาจจะไป เหมือนว่าเงินอาจจะขาดในการที่เราต้องไปจ่ายค่าอย่างอื่นแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> เสียน้อยลง เออ เออ หรือ หรือเป็นอย่างนี้ได้ไหม? รูปแบบนี้ได้ไหม? ปรับคนที่ <chuckles> คน
เออ ๆ เนี่ย อันเนี้ยน่าจะได้ วิธีการปรับก็ใช้ ใช้ได้เหมือนกันค่ะ ว่าแบบว่า เออ ถ้านู่นนี่นะ อะไรเงี้ย ใช่
เออ เนาะ เออ ปรับคนที่ทำผิด แล้วเราก็เอาเงินค่าปรับนั้นน่ะมาให้คนที่เขาทำดี แบบนี้ได้ไหม?
อือ ใช่ เนี่ยได้ ข้อ จริง ๆ ที่หมู่บ้านเราอะมีเรื่องการจอดรถนะ
เออ ใช่ไหม เออ ๆ อา ปัญหาการจอดรถเนี่ยเป็น เป็นปัญหาโลกแตกทั้ง ทุกที่เนาะ ทุกหมู่บ้านเลยอะ จอดรถกันแบบ อืม
ใช่ แต่ว่าหมู่บ้านนี้เหมือนเขาคงผ่านมานานแล้ว ตอนที่ซื้ออะเขาบอกว่า เนี่ยมีกฎข้อนี้นะ พลัด ว่าถ้าจอดรถหน้าบ้านเกินกี่วัน กี่วัน แล้วมีร้องเรียน แล้วมีการปรับเตือนอีกกี่ครั้งเนี่ย ปรับเลยทันที 500
เออ จะโดนใช่ไหม? เออ ปรับใช่เปล่า? <chuckles> เออ
ใช่ ก็ ก็ ก็ได้ผลอยู่ในระดับหนึ่ง ในระดับหนึ่ง แต่ว่าคือนิติเขาก็ผ่อน ๆ บ้างเหมือนกับว่า ถ้า ถ้ายังไม่มีร้องเรียน
ได้ ได้ผลไหมคะ? เหรอ? เออ นิติ เอาจริง ๆ มีความรู้สึกว่า นิติก็อาจจะเป็นปัญหาตรงที่เขาแบบไม่เด็ดขาดไหม?
ใช่ เขาก็ จริง ๆ เขาก็ไม่อยากปะทะกับคนในชุมชม เพราะมันต้องอยู่กันอีกนานอะเนาะ
เออ เขาก็ไม่อยาก เขาไม่อยาก เออ เขาไม่อยาก เขาไม่อยาก อืม ปะทะ ไม่อยากขัดแย้งโดยตรงอะ อืม
อืม ใช่ เขาก็เลย ก็คือเขาก็จะถือว่า ถ้ายังไม่มีร้องเรียน เขาก็จะยังไม่ ไม่เรียกไปปรับ
เออ ๆ ๆ เออ ๆ เข้าใจ
แต่ถ้ามีร้องเรียนบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะแบบว่า เฮ้ย เรียกไปปรับเสียหน่อย อะไรอย่างเงี้ย ให้ <chuckles> ไม่งั้นก็จะ จะโดนอีกฝั่งหนึ่งแบบ เฮ้ย ทำไมไม่ทำอะไรเลย
เออ <laughs> เออ เออ จะโดนอีกฝั่งหนึ่งว่าได้ว่าไม่ทำอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม เออ แต่จริง ๆ นิติเขาก็นั่นแหละ อย่างที่คุณบอกว่า ว่ามันต้องอยู่กันอีกนาน เขาก็ไม่อยาก หลีกเลี่ยงที่จะ การปะทะมันก็ดีที่สุดเนาะ เป็นผลดีที่สุด จนกว่าจะร้องเรียนขึ้นมา นั่นแหละค่ะ อืม
ใช่ ใช่ หลีกเลี่ยงได้ หลีกเลี่ยง ใช่ นิติเนี่ยเขา ถ้า ถ้าหมู่บ้านเราเขาจะชอบจริงจังตอนปีใหม่เนาะ เขาบอกเขาเรียกตำรวจรอไว้เลยอะ <laughs>
ทำไมอะ? เรื่องอะไร รถเยอะเหรอ?
เสียงดัง เสียงดังไง
อ๋อ!
เสียงดัง มันจะมีบ้านสียงดัง เขา เขาก็ไปขอให้คุณตำรวจมาแบบจอดรอใน หมู่บ้าน <chuckles>
<chuckles> สแตนด์บาย เอามาขู่ไว้ก่อน อย่างงี้ ใช่ไหมคะ <laughs>
ใช่ ก็ ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดี <chuckles>
เออ เนาะ โอ๊ย ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนของคุณให้ฟังนะคะ ไว้มีโอกาสหน้านะมาแบ่งปันกันอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ